Mhm. Ja. Äh, aber, also, man hat überhaupt einer mit dir gesprochen oder hast du da nur so gestanden wie 'n totaler Außenseiter?
Ja. Hm, ja, ich habe da halt gestanden wie so 'n totaler Außenseiter. Ich war auch alleine. Die anderen waren familienweise unterwegs mit Freunden oder mit Partnern. Da waren keine Leute, die da alleine hingekommen sind. Allein das schon hat mich da zur Außenseiterin gemacht und ich habe dann 'ne Weile da gestanden, mich am Feuer gewärmt, mir die Musik angehört und irgendwann dachte ich: „Jetzt ist es aber auch gut. Jetzt kommt es nicht zu Gesprächen mit Einheimischen, also, gehe ich nach Hause und nehme die Erfahrung mit.“
<laughs> Ja. Ja, ne, ne. Ja, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber sag mal so, mit den Einheimischen, ähm, zu sprechen, okay, oder nicht zu sprechen, was immer die nur einfach so zu beobachten. Ja, äh, äh, ändert das dann bisschen die Sicht auf Deutschland für dich oder?
Mit den. Es ist mir Ähm, na ja, ich empfinde Deutschland ein wenig offener gegenüber Ausländern. Also, ich habe schon häufiger mal Ausländerfeindlichkeit erlebt, sogar in Portugal, wenn man die Sprache nicht, äh, spricht, wenn die merken, man ist Ausländer und in Deutschland würden sich viele das einfach gar nicht so trauen, ihre Abneigung gegenüber Ausländer zum Ausdruck zu bringen, denn dann wird man ja in Deutschland sofort als Nazi abgestempelt.
Ja. Ja, aber, äh okay, ja, das kann ich mir vorstellen aber da sind ja viele Leute, die
Ja, so ist das auch.
äh ja, ja, äh, aber da nicht, dass die Leute sich nicht so fühlen, die die mögen keine Ausländer, aber die sagen das einfach nicht so, so o äh, so offen, ne?
Die sagen es nicht so offen und die würden es nicht so offen zeigen, äh, weil das gesellschaftlich verpönt ist. Aber es gibt halt auch manchmal, wenn ich zum Beispiel in Schweden oder Finnland unterwegs sind, dann, äh, gibt's da so Sprachcafés, wo man hingehen kann, um mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Da ist das dann aber so 'n bunter Mix an Einheimischen und anderen Ausländern, die auch die Sprache lernen wollen und so k kommt's dann auch häufiger mal zu, äh, positiven Begegnungen und 'nem echten Austausch, wo die Einheimischen dann auch was erzählen über ihre Kultur und offen gegenüber den Ausländern sind.
Ja, ja. Wirklich? Hm.